Ya, en son, ııı, mesela, yaklaşık bir 250-300 kilometre uzakta bir şehre seyahat ettim. Iıı, hani, Polonya'da bu şehir. O yüzden ismini de çok telaffuz edemiyorum. Iıı, birazcık, ııı, şey, söylenişi garip. Eee, yani, or oraya seyahat ederken mesela çok, ııı, yaklaşık bir 2-3 gün kaldım sanırım.
Hı hı. <chuckles> Anladım. Peki kaç gün kaldın? Hımm. İş dışında gezebildin de mi? Böyle bir zamanın oluyor mu?
Ya, ben 1 gün fazladan kendime zaman ayırdım. Hani, şöyle denk getirdim: İşte, perşembeden gittim; perşembe, cuma işle ilgili yapmam gerekenleri yaptım, cumartesi günü de tamamen kendime ayırıp birazcık hem kafa dağıttım, ııı, hem de oraları gördüm, öğrendim.
A, ne güzel! Hı hı. Harika. <chuckles> Nasıl bir gündü o kendine ayırdığın gün?
Ya, aslında gerçekten güzeldi. Bir de, hani, hafta sonuyla da birleşince böyle, sanki tatile gitmişim gibi hissettirdi bana. Ya, orada da mesela çok kullandım; hani, dedim ya haritalara çok bakıyorum diye. Hani, illa arabayla tabii ki olmak zorunda değil. Gezerken de çok kullandım, işte, girip, mesela, "Nerede, ne var? Iıı, ne şekilde, ne yapabilirim?" gibi şeylere ya da "Nerede, ne yemeliyim?" gibi şeylere hep telefondan yine baktım; o yüzden, hani, benim için aslında akıllı telefonun en pozitif tarafı harita uygulamaları, diyebilirim çünkü çok seyahat eden biri için evet.
Hı hı. Oh! Çok güzel olmuş. Hı hı, haritalar. Evet. Hı hı. Gezilerini oldukça kolaylaştırıyor çünkü senin, değil mi? Peki senin için negatif yönleri ne?
Evet, evet. Ya, negatif yönleri aslında, hani, az önce de anlattım ya, mesela sürekli, iii, ulaşılabilir olmak bence en negatif yönü. Hani, karşındaki insan sürekli sana ulaşabileceğini biliyor, ııı, ya da işte
Bunu iş dışında da söyler misin?